Ah, ya veo. Ajá.
Entonces, pues, me me a mí me, pues, me dan mis indicaciones de que me tengo que llevar, este, x y y cosas, no sé, impermeables, suéteres y así. Y yo confié y le dije a mi abue a mi abuelita, este: "Oye, pues, si me puedes ayudar, este, me pidieron estas cosas" Le le pasé la lista, me dijo: "Ah sí, claro que sí". Y ya me ayudó a empacar en lo que yo preparaba otras cosas, claro está. Entonces, pues ya lle queda mi mochila lista y pues ya me me la llevo y en ese momento la sentí muy pesada, pero no le di importancia porque me sentía todavía con esta energía, ¿no?
Ujú. Ajá. <chuckles> Claro.
Entonces, pues, ya, nos vamos, llegamos a esta zona de acampado y para para llegar ahora sí que al al punto donde íbamos a estar acampando bien, ya, este, de manera fija, teníamos que bajar, este, un un cerro.
Ujú.
Una parte de un cerro. Entonces, pues, yo confiado, ya quizá un poco más cansado, al girar, este, con el peso de la mochila que no me había percatado hasta ese momento, me desbalanceo y empiezo a rodar. A rodar, a rodar, a rodar, a rodar, rodar. Sí, fue todo un show, fue <chuckles> fue ahorita lo lo pienso y lo recuerdo, y lo recuerdo con mucho cariño y con mucha risa, pero sí, en ese momento fue de que ¡ay! Fue todo un caso. Entonces
Ujú. <inhales> Ay, no. No. Sí, claro. Me imagino que el qué vergüenza, o también, a lo mejor, cierto coraje, de que, uy, <chuckles> ajá.
sí, creo No, más que el coraje creo que sí fue la vergüenza, pero también por la edad en la que estaba, porque pues, uno quizá por por ser adolescente, pues, siente que todo lo puede y que todo es sencillo y y estas situaciones que que vienen con la edad y y que de repente me haya caído y haya rodado y de repente lleguen mis amigos y y se empiecen a burlar de mí, porque quizá estaba haciendo alusión a algo de que yo podía y al final no se logró, que que la vergüenza pudo más conmigo que quizá el dolor de lo que me había pasado en ese momento.
Ujú. Sí, claro. Exacto. Ujú. <chuckles> Claro. <chuckles> ¿Y qué hicieron tus compañeros? O s esa cuando ibas cayendo, eh, ¿decían algo o o alguien se acercó a ayudarte?
Y ya, este